Yani, evet, ama şöyle bir de: Mental problemin ortaya çıkabileceği bir durum da eskiden çok fazla yoktu ya. Öyle bir dünya yoktu bence. Şu anda yeni yeni, tabii, iii, yeni teknolojiler yeni sorunlar doğur doğurur bu arada. Çok normal. Birtakım bağımlılıklar çıkıyor mesela. Eee, insanların hiçbirinin evriminde ya da yapısında mesela sigara bağımlılığı diye bir şey yok ama bir şey hani, tütün daha doğrusu tütün bağımlılığı diye bir şey yok diyeyim. Eee, ııı, ama, işte, tütün şekilde çıkıyor. Farklı sakız olarak kullanılıyordu bir dönem ağızda. Eee, en az zararlı olduğu versiyonu belki de o. Iıı, ondan sonra birinin, aaa, yakmak aklına geliyor falan. İşte, oradan buraya kadar gelen bir süreç mesela. Şu an, işte
Teknoloji bunu duyurdu. <chuckles> Evet. O zamanki derdi şeydi insanların. Evet, evet, evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Ve şu an dünyayı zehirleyen komple çok büyük bir sektör hâline geliyor.
Evet. Evet, ciddi bir aslında şey şu an: sıkıntı. Eee, bir k bir de kimseyi zorlamıyorsun bunun için. Yani isteyerek yapıyor insanlar, eee
Kesinlikle. Tabii. Hani insan düşünsene gönüllü olarak çöpe bir para atıyor. Desen ki, "Şu çöpe para at." Atmaz. Hatta çöpe atsa belki ona sadece maddi zararı var hani. Şey zararı da yok.
Hıh, evet. Evet. "Ama, işte, şey, iş ya, işte, çok sorunum var. Sinirli çok sinirleniyorum. Sinirlerime iyi geliyor." falan. Yani şimdi o 16. yüzyılda, 17. yüzyılda sinirlenmiyor muydu, yani, esnaflar, Osmanlı'da falan? Yani düşün. Yani çok güllük gülistanlık
<chuckles> <chuckles> Onların da belki farklı çözümü vardır.
Bir de bir gü Ya farklı çözüm şöyle tabii: Hani, eee, kesin, yani, alkolü vardır, başka bir şeyi vardır. Eee, kullan yani kullandığı o dönemler. Tamam, kabul ediyorum ama biraz o şey keyfindeler. Hani, eee, şimdi sigara öyle bir şey değil, eee, açıkçası.
Hı hı. Hı hı.
Iıı, dı anlatmak istediğim oydu hani. Keyiften ziyade her saat başı ya da her yarım saatte bir yakıyorsun.
Evet, evet.